Oye, fíjate que no sé si te ha pasado de que muchas veces uno, cuando sale del trabajo, lo primero que hace es, llega a su casa, se es de como que descansa un poquito y dicen: "Ah, no, voy a agarrar el celular", pero, pum, lo primero que haces es agarrar el celular, te metes en Instagram, otras cositas así. ¿Tú qué trucos tienes para desconectarte así totalmente del de ese celular después de llegar del trabajo?
<chuckles> Am, creo que al algo que me llegue a pasar a mí mucho bueno, es que para darte un poquito de contexto, yo trabajo en casa, y trabajo, eh, digamos, de de de freelance. Es decir, yo tengo contacto directo con mis clientes, porque me dedico al tema del arte digital. Entonces, esta pregunta es un poquito más complicada porque, eh, incluso mi trabajo depende de del celular, ¿sabes? Mi trabajo depende de que de repente me están llegando como proyectos, o sobre los proyectos que ya tengo. Am, pues, constantemente me están mandando, eh, mucha información sobre nuevos proyectos, ajá, como: “Necesito, eh, que a esto que ya me pasaste le modifiquemos tal y tal”. Entonces, eh, me llega a pasar mucho eso. Entonces, lo que yo intento aplicar es sí tener un tiempo, am, de de atención, digamos, em, y y me sirve mucho platicarlo directamente con mis clientes, porque, eh, les hago como, un digamos, un itinerario de mi trabajo, porque incluso, sí, no no es como que termine de trabajar y dejo el celular, sino que necesito dejarlo antes, porque, eh, precisamente, eh, yo me dedico al tema de arte. Entonces, estar como pegado a un celular, estar atendiendo y todo eso, pues te llega a desconcentrar mucho de ese enfoque creativo que tienes que tener, am, y y me afecta muchísimo. Entonces, eh, lo que yo hago, te digo, es es como que generar ese itinerario como de, digamos, de 9 de la mañana, a a digamos, 11 de la mañana, siempre trato de estar un poquito más enfocado en el tema de la visión, o de estar trabajando un poco ya sobre plasmar. De 11 de la mañana, a normalmente 2, 3 de la tarde, es ese horario que yo tengo para atender a las personas, como de: “Okey, mándame toda la modificación que quieras hacer, mándame todos los datos, mándame información o dame propuestas, no sé, lo que tú llegues a necesitar”. Eh, tienes esa ventana. ¿Por qué? Porque después de ese horario ya me dedico totalmente de nuevo un poco al enfoque creativo, y ya a estarlo plasmando. Entonces, no me puedo desconcentrar, y le soy muy honesto, ¿no?, con este tema de, eh, pues, al final es algo creativo. Si si no estoy prestando atención a lo creativo, pues, vaya, difícilmente me van a llegar ideas, o las cosas no van a salir tan bien como tú quieres. Entonces, pues, <giggles> sí, lo lo manejo como: “Pues, hazte un favor, y hazme un favor a mí, y y, mm, respetemos esa esa ventana de de trabajo”, porque si no, pues, este, nos perdemos mucho, ¿no?
Ajá, ah, okey. Ah, entiendo. Sí. Ideas, ajá. Ah, okey. Ah, órale, súper bien, ujú. Mm. Okey. Ah, órale. Ajá. Sí, claro. Ah, okey. Sí, claro. No funciona, mm, sí. Oye, pero pues hay que ser sincero. La verdad es que hay muchísimas personas que le vale gorro realmente. <chuckles> Si tú le dices de que: “Oye, ¿sabes qué? Te voy a te doy de aquí a las 3 de la tarde”, no, hombre, a las 4:50 de la tarde te manda mensaje: “Fíjate que se me acaba de ocurrir esto, y esto, y esto”. Normalmente, ¿cómo lidias con ese tipo de mensajes? Eh, ¿no los contestas? O a lo mejor depende, eh, como que los filtras a lo mejor, como decir de que: “¿Sabes qué? Eh, creo que sí le puedo contestar y no voy a tardar tanto, sí lo voy a hacer”, o ¿cómo es que tú tú gestionas ese tipo de mensajes?
Ujú Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, am, pues muy interesante, la verdad, esa pregunta, porque sí, s digamos, varía muchísimo. Ah, depende también en qué parte del proceso me encuentre yo. Por ejemplo, si me llega un un mensaje, digamos, a las 6 de la tarde, ¿no?, y yo en ese momento estoy trabajando en, ma hacer un delineado o simplemente en en acomodar ciertos ajustes de la perspectiva de X proyecto, eh, pues no es muchísimo más fácil, porque me estoy dedicando a algo como más práctico, ¿sabes? Entonces, pues ya aquí es como de ah, okey, te contesto, no pasa nada. Usualmente, de hecho, estoy en la computadora, tengo el WhatsApp en la computadora, entonces es como de vale, te contesto, o si ya me dijiste cierto enfoque, pues, vaya, lo traigo aquí a mi a mi caja de ideas, digamos, eh, y ya pues, eh, digamos, sí sí puedo recibir esta comunicación. Sin embargo, sí me llegó te te digo que lo principal es siempre ser muy honestos con con muy honesto con mis clientes, para precisamente que entiendan que va a haber un punto en el que voy a tener que respetar esa línea de de trabajo, esa línea de tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me afecta muchísimo en el tema creativo. Eh, si estoy desarrollando ideas o tengo me están saliendo como que esa ayuda de ideas de ah, puedo hacer esto y esto y esto, o se puede ver así y así, ah, y me llega un mensaje en ese momento, es como me desconcentra. O o vaya, no es que me desconcentre la notificación, pero si yo me meto a responder, ahí sí ya como que me salgo de foco y ya no es tan productivo. Entonces, sí, incluso si me llegan a mandar mensajes como en ese en ese periodo creativo, digamos, en el que estoy, sí difícilmente respondo por por pues, porque me estoy enfocando, ¿no? Directamente en en en una visión, en imaginación, digamos, eh, pero si si posteriormente, no sé, me mandan un mensaje, incluso hasta más noche, incluso de madrugada si sigo trabajando, am, pero no está en un en un proceso c creativo, pues me es muchísimo más fácil contestar, porque vaya, es más fácil para mí retomar la actividad después de haber respondido ese ese mensaje.
Ajá. Okey. Ajá. Sí, sí. Sí, claro. Okey. Ah, okey. Lo entiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, okey. Oye, y por ejemplo, ¿n usas algún tipo de aplicación, o algo así prediseñado? O no sé si uses, ahora sí que, los ajustes prediseñados del del celular como que para, eh, poner ese límite, ¿o usas algo más? Porque hay algunas personas que me han tocado que hay una ¡Ah! Ahorita en este momento no recuerdo cómo se llama esa aplicación, pero qu me acuerdo que estaba en inglés, que te terminaba ayudando como que incluso a filtrar los mensajes, y hacía también el favor como de mandar un mensaje así por WhatsApp. O sea, en WhatsApp también puedes poner como que esos mensajes automáticos después de tal hora. Y y pero en esa aplicación era en general. Creo que ayudaba también a filtrar los los del correo o así. ¿Tú no usas algo algo de ese estilo, o usas ahora sí que la la información predeterminada del celular?
Ujú. Mm, okey. Mm, okey, suena muy, muy, muy interesante, lo voy a buscar porque sí me ayudaría muchísimo, pero no, actualmente, eh, lo único que que utilizo es el modo no molestar de de iPhone.
Mm, okey. Ah, okey.
Am, y y te digo, tengo yo las aplicaciones tanto de correos, de de WhatsApp y todo eso, pero ahora sí las tengo configuradas para que, si yo no las tengo abiertas, no me llegue ninguna notificación. Entonces, pues, normalmente lo que hago cuando cuando no me pueden llegar a molestar es, eh, dejo el celular en otra habitación, eh, como te digo, trabajo en casa, entonces, pues, me es sencillo hacer eso. Dejo el celular en otra habitación, aquí en en en mi computadora cierro WhatsApp, cierro cierro Gmail, que son las aplicaciones que normalmente utilizo como para contacto, ah, y así no me llega ninguna notificación. Entonces, pues sí, la verdad es que que que intento hacer ese uso de, digamos, esas herramientas digitales, pero la verdad es, que, eh, lo que tú me mencionas también suena muy muy llamativo.
Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, la verdad, ahorita no me acuerdo, pero pero, bueno, se me hace que <chuckles> conociéndome ahorita, ahorita de la nada se me va a acordar el nombre. Oye, y y normalmente, bueno, esta es como que la rutina que tienes para tratar de desconectarte del celular, ¿no?, o sea, relacionado al trabajo y así, pero, ¿no usas como que bueno, más bien, no haces algo extra, no sé, a lo mejor y y acostumbras a hacer ir al gimnasio, a lo mejor un poco de ejercicio en casa o salir a caminar, algo así? ¿Algo que te ayude, como que todavía a desconectar más todavía cuando ya ya no estás en tu horario laboral?
Ujú. Sí, eh, bueno, siempre trato como de mantener un un equilibrio, realmente hay hay veces en las que, por precisamente el tipo de trabajo en el que me estoy dedicando ahorita es un poco complicado, eh, tener horas específicas, pero lo que sí siempre procuro hacer es no trabajar demasiado, porque pues me quemo muy fácil, <giggles> ya sabes, las cosas no empiezan a salir tan bien. Entonces, lo que siempre intento es sí tener, un digamos, voy a trabajar, ah, 8 horas, ¿no?, 6, 8 horas hoy, ¿vale? Entonces, esas, cómo me las reparta yo ya varía mucho, pero sí trato de en el día siempre estar haciendo 2 o 3 actividades distintas, no sé, voy a hacer ejercicio en casa, o voy a sacar a mis perros, o voy a a jugar a algún videojuego, no sé, eh, y me voy a desconectar tantito de de del tema de trabajo. De nuevo, no tengo una rutina específica porque varía mucho, eh, pues dependiendo, ¿no? Como, eh, dar uh, pues, <chuckles> este tipo de trabajo te da mucho la libertad de trabajar cuando te sientas de ánimo, ¿no?, para trabajar, entonces si en algún momento te da ese ese esas ganas, ¿no? De: "Ay, ahorita me voy a apurar y todo", eh, pues vaya, incluso siendo en f en horarios de los que usualmente no trabajas, pues lo haces porque, pues vaya, te te dio como que esa inspiración, ¿no? De de trabajar, o viceversa. Si ya tienes como tus horarios de, no sé, de 9 a 12 de la del día, este, trabajo, pero en ese momento no te sientes tan al cien, entonces, pues, tienes esa libertad de: "No lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer un poco más tarde, y si prefiero ahorita, pues, no sé, ponerme a a jugar a a jugar con mis perros o a hacer, mm, algo de ejercicio".
Ajá. Uh, okey. Sí. Ajá, okey. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, claro. Órale. Qué bien. Sí. Ajá, órale. Oye, superbién realmente. Y más que nada eso de que como que se te da la oportunidad de que, ¿sabes qué? Porque hay que ser sinceros, hay unas veces que uno va al trabajo y dices: "No, hombre loco, hoy no quiero estar aquí de plano para nada". Qué bueno la verdad que se te de esa oportunidad, y pues más que nada que que sepas cómo quebrar, eh, ese ese estilo de ánimos. Oye, más que nada, eh, me imagino que ahora sí como que, no sé si sea correcto decir, pero, pues, a final de cuentas la mayor parte de tu tiempo te la pasas frente a una computadora, te la pasas frente ahora sí que a pantallas, etcétera. Porque me imagino también que tu trabajo que haces también es de es digital. Y normalmente, tú cuando ya de como que ya dejas esos minutitos al lado de que, ¿sabes qué?, ya no estoy viendo esto, no tengo el celular ni nada, eh, ¿has descubierto algo más sobre ti? Porque, por ejemplo, eh, en lo personal, a mí me pasa muchísimo que cuando ya dejo todo de que no sé, salgo a caminar, de que empiezo a hacer ejercicio, etcétera, eh, empiezo incluso a pensar como que más clarito, como que me vienen mejores ideas, como que me sirve de muchísimo como para reconectar conmigo mismo. No sé si a ti te haya pasado, que hayas descubierto algo sobre ti en como que en esos minutos que dejas, eh, todo lo electrónico a un lado.
<laughs> Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí, totalmente. Me ha pasado muchísimas veces que, incluso, hasta llego a a tener nuevos hobbies, ¿sabes? O sea, y y me pasa justo de de momentos en donde, a ver, no no me importa qué esté haciendo, <chuckles> no me importa, eh, qué es lo que vaya a hacer. Lo que me importa ahorita es despejarme tantito del trabajo porque estoy un poco saturado porque, eh, no me está saliendo algo y me estoy frustrando, no sé, x o y cosa. Entonces, realmente ha habido muchas cosas, o muchas veces en las que es como de: "Okey, me voy a mi cuarto y voy a estar ahí un rato y ya después regreso", ¿no? Y en ese ir al cuarto, pues, de repente te pones a hacer algo y dices: "Ay, como que me gusta", y hasta desarrollas nuevo hobby, ¿no? Me pasó, por ejemplo, eh, que que en algún momento, no no sé si conozcas qué es el cardistry, que es como que estas maniobras con cartas, como que se ven como muy visuales. Ajá. <chuckles> Y justo me salió, pero precisamente por eso, porque literalmente en algún punto de mi día ya estaba como un poco cansado, ya estaba frustrado de que no no estaban llegando ideas y fue como de que: "Va, me voy a relajar un rato". Me fui y empecé a agarrar así las cartas y empecé a jugar con ellas, y fue como de: "Ah, eh, pues de me gustó", ¿sabes? Entonces, poquito a poquito en esos ratos libres de repente me metía a, no sé, a TikTok a buscar trucos para principiantes y esas cosas. Y actualmente es algo que que que disfruto mucho en esos incluso 5 minutos, o sea, 5 minutos de irme y ponerme ahí a hacer mis truquillos con las cartas, ah, me relaja me relaja bastante. Eh, aprendí también meditación, bueno, un poco de meditación por, precisamente, intentar hacer algo más físico, algo más espiritual, no fuera del trabajo, digamos, en 10 minutos de relajación me voy a ir a meditar. Em, y y la verdad es que me ayuda mucho hasta para el mismo trabajo, o sea, estando en un tema artístico, pues sí necesitas estar como muy despejado, porque si no, pues te bloqueas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí sí me ha me ha servido muchísimo este este tiempo fuera de la tecnología, como para hasta descubrir, ¿no?, que que me guste.
Ah, órale. Ajá. Em. Ah. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí lo ubico, sí lo ubico. <laughs> Sí, sí. Eh, sí, me imagino. Ah, órale, superbién. Sí, claro. Órale, pues la verdad se escucha superbién, y más que nada eso que dijiste de que relacionado a la meditación, eh, siento que muchísimas personas como que no le toman ese valor, pero realmente te ayuda muchísimo la meditación, de verdad muchísimo. Tú, por ejemplo, a lo mejor, m m más o menos un poquito rapidito, ¿qué qué consejo le darías a alguien, eh, que quiere aprender a desconectarse después del trabajo, pero como que no sabe por dónde empezar?
Sí, sí, sí. Ah, pues yo diría que el el que lo principal es también enfocarse un poco en en ellos mismos, ¿sabes? Creo que se dice fácil, creo que es incluso una frase muy cliché, digamos, ah, el enfoque de en ti mismo, date tiempo para ti mismo y tal. Entonces, precisamente, como viene de algo muy cliché, las personas se cierran a a a buscar algo que les guste, a buscar algo que realmente les apasione. Pero, em, creo que que lo importante es entender que todo lleva un proceso y que no en los primeros intentos vas a encontrar algo que realmente te apasione, pero el punto es no dejar de hacerlo, no someterte a una rutina en la que es trabajo, y después de trabajo una una recompensa fácil, una distracción fácil como lo podría ser, pues, no sé, TikTok, las redes sociales y todo eso, que no está mal, la la o sea, al final se respeta, eh, pero vaya sí, sí, sí, de vez en cuando y no puede ser como tu único escape de esa realidad, ¿sabes? Porque, pues, al final es satisfacción inmediata y realmente no llegas a ese punto de de felicidad real, sino que solamente te estás distrayendo. Entonces, creo que el principal consejo que les daría sería, eh, buscar. Buscar algo que les apasione, buscar algo que les guste, buscar algo que, mm, les haga estar emocionados por terminar ese día de trabajo, por saber que van a llegar a hacer algo que les guste, y no solamente que van a llegar a su casa, a su cama, a acostarse un rato y estar viendo TikToks en el proceso. Porque, pues, vaya, no no no los va a hacer 100% felices. Entonces, desde el punto en entender eso, em, es es es algo muy importante que que las personas puedan poder implementar, más esa búsqueda de algo que los los llene.
Sí, claro. Sí. Ajá, sí, ujú. Sí, de vez en cuando. Ujú. Ajá. <chuckles> sí. Sí, claro. No, pues, totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y más que nada es cierto eso de TikTok, de que muchas personas dicen: "Ah, me voy a dar un unos minutitos libres", y pum, se meten en TikTok para generar un poco de dopani de dopamina barata tal cual, de que algo para destresarse un poquillo. Pero, pues, totalmente de acuerdo con lo que dijiste de que total el o sea, se respeta. Oye, pues la verdad que muchísimas gracias por esta plática. Eh, la verdad se me hizo superenriquecedora. Más que nada me quedo con eso de que, ¿sabes qué? Si ahorita estoy trabajando, no me vengas ni a molestar porque me vas a terminar desconcentrando y d respetar totalmente ese tiempo. Y pues nada, ojalá que pases muy buena tarde y que todo te vaya muy bien.
<chuckles> <chuckles> Al contrario, muchísimas gracias a ti. Fue una plática muy interesante. Muchas gracias por la atención y las preguntas tan, tan interesantes que me hiciste, y espero que tengas tan igual un muy, muy buen día.